あ、そうなんですね。へえ、そしたらどうでしたかね、反応は？
うん。 「わかった」って言ってきたんですよ。でも「わかった」って言ってきて、何日か分だけを払って、さんぶんのいちい1日ぐらいの日数の分を払って、あとの3分の2の分は結局払わなかったりとかあったんですよね。
えん。 うん。 あ、そうなんですか。約束をしてたのに、ちょっと守られなかったんですね？
そうなんです。だ、やっぱりなんかそれをしもう、私もう何回も言うの嫌だったから、言わなかったら、やっぱ払わなかったんですよね。
うーん。 ええ。
だ、そういうの見てたら、結局同棲したってなんか、私はそんな別に借金もないし、別にそんな、家もあるし、別にお金そんな困ってはないんですよね。
ええええ。 うん、うん。 ええええええ。
そうするとどうしてもなんか、あの、車持ってるのも私だし、だけどどっか行ったからって、その人ガソリン代払うわけでもなんでもないんですよね。
ええ。 あ、へえ。ちょっとね、色々気になる所が出てきたんですね。
そうなんですよ。だ、そしたら、そなんか福岡に来られても、結局何かあっても全部面倒見るのが、私なのかなって思ったら
うーん。
なんかちょっと、ブルー、なんか鬱鬱っていうか、ちょっと嫌んなってきちゃって、ちょっとなんか
うーん。
うーん「なんか責任が重いよな」って思っちゃって。自分で結局何かあったって全部、あ、ね、私が助けなきゃいけなくなっちゃうみたいな、誰も知り合いもいないのに
ええ。 うーん。
うん、なるじゃないですか。だから「ちょっと待って」って言ったんですよ。
そうですね。 うーん。
うん、ちょっとその、ね、もうちょっと自分でどうにかできる人だったらアレなんですけど、結局こっちに来てもなんかいっしあの、社員のる寮もあるって言ってるんですけど、結局その寮に住んでもウチに入り浸ると思うんですよね。
うんうん。 ああ、ね、今までの経緯からちょっとそんなこと予想されますよね。うーん。
そうでしょう。だからなんか、ううん、あんまりをい言う言いい言いたくもないんですよ。お金何回も「払って」とかも言いたくもないし。
すうん、そうですね。ご自身としても、あんまり、その、話題ばっかり触れてても、なんかってえんどお付き合いされている意味がちょっとないというか、なんかちょっとね、お金のことで、そう頭をもたげるってのはちょっと嫌ですよね。
ぷし そうなんですよね。だからなんかどうしよっかなと思って、この彼とやっぱりこの彼は「どうしてもなんか好きだから」とか言うけど、私のことを。
ええええええ。
うーん、でも、なんか一回来させてしまったら、ほら、もう、大変な、ほら、移動になっちゃうから
うーん。
ね、そう簡単に「帰って」って言っても、今度引っ越し代ないから引っ越し代持ってとか言われそうだし。